Mesela, işte, eee, yurt dışı sürecinden örnek verecek olursam, işte, eee, bu süreçte şunu yaşamışlığım var tabii ki. Her ne kadar bir şeyler, eee, olsa da, yolunda da gitse, eee, böyle değilmiş gibi oluyor çünkü, eee, şunu gördüm ve büyürken de şunu fark ettim. İ iç duygularımla da bunu hissediyorum açıkçası. Sürekli bir onay almak, sürekli bir tebrik, hani, alma hissiyatı oluşuyor bazen aile tarafından. E, tabii bu da, eee, benim belki, eee, yani, kendi şahsi hedeflerime, benim çok mutlu olduğum hedeflerime gölge düşürebiliyor. Belki de iç dünyamızda, değil mi? Yani, bir şeyleri çözmemiz gerekiyor belki de. Bu duruma bakış açımızı değiştirmemiz lazım.
Hı hı. I hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı, hı hı. Evet, evet. Tabii, tabii, tabii, tabii. Aynen öyle. Yani, eee, insan aslında bunu, he hedefini belirleyen, başarı duygusunu kendine tanımlayan. Evet, aile belki bunu kodluyor, eee, ailede bir şeyler, eee, ta tavsiye ediliyor, belki teşvik ediliyor ama kişi bu yolculukta kendi başına sonuçta bunun tatminini alıyor ya da ne olması gerektiğini kendi başına çıkıyor işin içerisinden ya da çıkmaya çalışıyor. Tabii her zaman başarılı oluyor mu? Olamıyor ama orada da mesela yolda kalabilmek, o motivasyonu devam ettirebilmek, eee, başaramasa bile tekrar tekrar uğraşmak da ayrı bir şey. Ya, herkese de gerçekten bazen de nasip olmuyor. Mesela yurt dışı konusu, o kadar çok isteyen var ki, eee, bize belki nasip oldu. O zaman biz de bunun aslında biraz tadını da çıkarmalıyız diye düşünüyorum. Eee, çok da kolay değil. Eee, hiç kimsenin hayatı dışarıdan göründüğü gibi değil. Yani, burada yaşanılan zorlukları orada olan görmüyor belki de. Eee, ama he her andan da biraz böyle <swallows> başarı elde edemiyorsak da ders çıkarmak, eee, devam etmek çok önemli diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Değil mi? Çok doğru. Çok doğru. Hı hı. Kesinlikle. Doğru. Çok doğru. Çok doğru, çok doğru. Hı hı. Evet. Ben aynı noktadayım. Hı hı, hı hı. Evet, değil mi?